Alam mo napapansin ko na 'yong sarili ko na parang sobra-sobra na 'yong pagiging impulsive ko kasi to the point na parang kunwari nitong mga nakaraang araw kasi kumbaga, eh, kahit papano, eh, nakakaluwag-luwag, um, parang o-order kami ng ganito. Ang bilis ko maging impulsive lalo na 'pag nakita ko lang sa Shopee. Um, agad-agad o-orderin ko na siya yung parang natutuwa ako kasi siyempre, um, lately, um, di na kami masyadong ganun kahirap sa budget or gipit sa budget, pero yung nagiging impulsive ako napapasobra na siya. Tsaka alam mo sa pagkain lalo na pag nagtatrabaho kasi ako, ah, panggabi kasi ako pagkatapos nun, eh, parang inaantok ako ganun, napapadalas kasi na araw-araw na akong nagbibili or umo-order ng kape sa Grab ka kasi inaantok ako ganun. Yung pakiramdam ba na antok na antok ka tapos, um, hi hirap na hirap ka din na para mag-focus ganun. Tapos ngayon, parang napansin ko na 'yong gastos namin, eh, napapadami. Hindi porke sabi nga nila hindi porke na malaki kinikita mo, eh, napapadami na 'yong bi pagbili mo paggastos mo and do'n din ako natatakot kasi siyempre baka mamaya, um, nai mahirapan na akong magkontrol sa ginagawa ko or sa pagbili ko. Kaya ayun, um, gusto sa gu du gusto ko sana na humingi sayo ng payo, kasi siyempre parang ang hirap din naman na baka magtuloy-tuloy. Ano kayang magandang mairerekomenda mo sa akin para hindi na hindi na ako mag sobra-sobra sa pagiging impulsive sa pagbili ng mga bagay or pagbili or pag-order ng pagkain?
Mm. Mm. Mm, okey. Um, matanong ko lang muna ha, ah, madalas ba nangyayari yung pagiging impulsive buying mo?
Ay, oo. Alam mo totoo. Um, nitong mga nakaraang araw pa lang naman, these past few weeks lang, na parang gumaan kasi 'yong budget namin. Tapos ayon, parang natuwa kami or natuwa ako, kasi syempre parang, it's time naman para ma para maging deserve ko na makabili ng ganitong bagay kahit papaano. Kasi matagal, matagal na, ah, panahon nung time na parang gipit talaga kami, hirap kami talaga sa budget, ganun. Kaya parang sakin, eh, napapansin ko na parang impulsive buying siya, at the same time. Pero parang nagdadalawang isip din ako na, "Ay deserve ko 'to." ganun. Parang parang laging yung nasa utak ko, "Deserve ko to, deserve to ng baby ko, deserve to ng partner ko, parang deserve namin na bumili ng gano'ng bagay." ayun. Pero natatakot din kasi ako baka sumobra.
Okey. Di 'yan. Oo. Alam mo 'yong parang kaka-deserve ko 'to para, ah, naa-ano ko sa ano mo, eh, "Deserve ko 'to, deserve ko 'to," pero, um, alam ko naman na, ah, nasasabi mong deserve mo 'yan kasi meron kang, um, siguro meron kang, um, alam mo 'yon, 'yong, um, sa pagiging hardworking mo, ah, parang re reward mo 'yon sa sarili mo, 'di ba. Ah, pero ang nararamdaman mo ba kapag nangyayari 'to, ah, bago or habang nangyari 'to, ah, nar nararamdaman mo ba 'yong saya?
Oo. Mm. Alam mo sa totoo lang, oo, sobrang saya sa pakiramdam na kaya na namin ma-afford 'yong ganitong bagay. Um, 'yong kumbaga, eh, parang dati hirap na hirap kaming bilhin 'yon, pero ngayon parang isang click mo lang or isang ano lang, eh, puwede na naming bilhin or puwede na naming, um, kunin agad-agad. Pero, sabi sabi ko nga kanina parang ayoko naman din na maging impulsive kumbaga 'yong mapasobra, 'yong pagbili namin, gusto ko talaga i-control siya.
Mm. Okey. Kasi, ah 'yon nga yung parang gusto mong, ah, malabanan o makontrol, yung pagiging impulsive mo sa pagbili-bili. Ah, ang goal mo ba dito ay, um, ma-ano lang, ma-lessen or maitigil mismo?
Oo. Ah, siguro sa tingin ko, eh, maganda na ma-lessen kahit papa'no. At the same time, eh, dapat alam ko at magkaroon ako ng magandang, um, fa um, financial eh, alam mo 'yon? Yung parang dapat maayos yung financial ko. Kumbaga, eto parang nakalaan dito yung pera namin, tapos eto pang savings, gusto ko ng gano'n. Ayoko kasi na maging impulsive ako, kasi parang ano ba yung magandang paraan para maiwasan, kailangan ko bang i-uninstall yung Shopee? Kailangan ko ba na huwag munang ano, bumili-bili or mag-grocery na lang kami tapos ako na lang gagawa ng kape ko? Ah, ano kaya maganda na paraan, gano'n?
Um, yun nga nasabi mo, um, isa rin sa magandang hakbang yung, ah pag-alis siguro ng app. Pero, okey lang naman na kahit papaano ay mabigyan mo ng reward ang sarili mo sa mga, ah, hardwork mo at a alam mo yun, kasi, um, kailangan mo rin kasi minsan mapasaya yung sarili mo, di ba? Alam kong may saya na naidudulot yung pagbili mo, ng mga gusto mo. Kasi 'yon nga, um, tulad nga ng sabi ko reward mo sa sarili mo. Ang maipapayo ko lamang na para mai-lessen mo 'yon, ay pag-isipan mo munang mabuti yung mga bagay-bagay kung, "Ito bang bagay na 'to ay kailangan ko ba to or hindi?" Kung bibili ka ng ano kung sa pagkain naman, um, tingnan mo muna yung budget mo.
Totoo. Mm. Oo.
Ah, kung kaya mo naman, 'di ba, sabi nga, huwag mong titipirin ang sarili mo pagdating sa pagkain. 'Di ba, lalo na kung afford mo naman, okey lang 'yon. Pero kung alam mong um, mag parang tight ang budget mo at medyo pricey 'yong pagkain, puwedeng bumili ka na lang ng iba at siguro kapag, um, marami ka ng budget saka mo na lang i-try yung pagkain na 'yon.
Oo.
'Di ba? Kasi kapag hindi ka naman masyadong order nang order, 'yon nga, tulad ng sabi mo 'yong sa kape, ang mahal-mahal ng kape ngayon. Kung o-order ka, kung sa Starbucks pa, eh, nasa 100 plus 'yon 'di ba? Pero kung bibili ka lang ng kape na nasa pakete lang, magkano 'yon, 15 pesos o magkano 'yong ma ma ma isi-save mo do'n, sa 100 plus ah, versus do'n sa fifteen pesos na kape. Alam kong hindi ka masa-satisfy at hindi siya kasarap na nabibili sa mga Starbucks, 'yung mga gano'n, sa mga Cafe, pero makaka-save ka naman ng pera.
'Yun, 'no? Mm. Oo. <laughs> Oo.
'Di ba?
Ayun 'no, napakaganda nga naman ng binigay mong advice kasi siyempre, sabihin natin na, oo, given the fact na may, ah, sumosobra-sobra sa mga budget namin. Pero dapat sabi mo nga, eh, mag-think think twice ba, na dapat check ko din kung ano yung magiging, um, resulta or kailangan nga naman ba namin 'yon? Kailangan ba or minsan, eh, um, dapat ba na bilhin 'yon? Tapos kumbaga, eh, parang dapat i gawin ko, needs and wants. Eh, dapat ilagay or ilista ko 'yon. Tsaka alam mo maraming salamat dahil sa pagpapaunlak ng mga payo mo kasi siyempre kahit papaano, eh, gumaan yung loob ko kasi siyempre, um, sabi nga nila, eh, huwag kang mag, ah, tipid sa pagkain. 'Wag mong tinitipid yung pagkain mo, pero maganda pa rin naman talaga na yun nga, do'n sa pakete-pakete na coffee gano'n, makakatipid. Siguro maganda na lang na bili na lang ako ng mga syrup, gano'n or kaya mag bili ako ng fresh milk, gano'n para kahit papa'no, eh, maglasa siyang katulad nung mga binibili ko, kasi alam mo sa totoo lang, mas gusto ko kasi talaga yung ino-order ko. Kasi kapag pake-pakete, parang sabi mo nga, hindi nga nakaka-satisfy pero siyempre do'n ako, do'n sa layunin na magkaroon ako ng ipon, para sa pamilya ko. Siyempre mas maganda pa rin yung naglo-look forward tayo in the near future kasi mahirap nga naman kapag, yung wala kang maihuhugot kapag kakailanganin mo. And, ayun, natutu natuto naman ako do'n sa mga sinabi mo na, hindi ako dapat maging impulsive, gano'n. Um, sa tingin mo ba, maganda din yung ililista ko muna yung mga dapat kong bilhin, gano'n?
Mm. Totoo 'yon. Oo nga. Alam mo, magandang, ah, idea din 'yon 'yong paglilista ng mga, ah, dapat mong bilhin pero dapat alam mo 'yong mga priorities mo. Ah, siguro mas maganda i-priority mo muna 'yong mga grocery, 'yong mga needs niyo ng pamilya niyo bago 'yong mga wants mo lang, 'di ba? Kasi hindi, hindi kasi natin alam 'di ba na minsan mayro'n tayong mga emergency na expenses. Mas maganda kasi kapag may ipon ka at maging praktikal tayo na sa paggagastos. Kasi alam mo naman ang buhay ngayon, um, hindi natin alam kung ano 'yong puwedeng mangyari. Kasi hindi man masama or mga alam mo 'yong mga emergency na, ah, gastos ba katulad ng ano kunwari, ah, nagkaroon ng
Oo. Ayun. Oo. Oo.
ano 'yon nagkaroon ng, ah biglaang bayarin kayo at least mayro'n kayong mabubunot sa inyong wallet na, "ay, may buti na't mayro'n pala akong ano" or kaya mayro'n kayong kailangan bilhin na ano, kailangan niyo diyan sa bahay niyo at least mayro'n kayong ipon at mabibili niyo agad 'yong pangangailangan na 'yon 'di ba? Lalo na kun kunwari nawalan kayo ng, ah, ah, 'yong sa gasul, 'di ba? Nagluluto ka tapos biglang nawalan, oh, at least mayro'n kayong pambili ng bago makakabili kayo agad-agad di ba? Yung mga gano'n na ano pangyayari.
Ayun. Oo. Mm. 'Yon. Alam mo
Mm.
Ayun, napakaganda nga naman ang mga binigay mong payo na alam mo mahirap nga naman din talaga kapag yung hindi mo alam kung san ka kukuha gano'n kapag gipit na gipit ka. Eh, naranasan na din kasi namin 'yon dati na as in walang-wala ka talaga tapos napakahirap na alam mo 'yon gipit na gipit ka wala kang paghihiraman. Kaya alam mo totoo naman talaga yung sinabi mo na maganda mag-ipon, iwasan 'yong sobra-sobrang pagiging impulsive, kasi 'yon talaga yung layunin ko kaya naghingi din ako ng payo sa'yo na i-confirm ko talaga napapasobra na 'yong pagiging impulsive buying ko at maganda din na nakausap kita ngayong araw na 'to kahit papaano, eh, napagaan mo yung loob ko na, um, okey lang naman na maging deserve ko minsan pero wag naman yung sobra-sobra. Ayun, alam mo maraming-maraming salamat talaga dahil pinaunlakan mo ako ng magagandang payo at natulungan mo ako na, um, gawin at 'wag kang mag-alala gagawin ko talaga yung mga sinabi mo. Maraming-maraming salamat.
Mm. Walang anuman, masaya ako't nakatulong a ako sayo kahit papaano. Maraming salamat din. Paalam.